あ、原作まで行かれたんですね。
え、原作まで行って、もう一気見して、原作一気読みで、もう何にも手つかなくて、もう全然寝ないで一気見して、あれ、原作すっごい難しいんですけど、映画でやっぱり、そう、映画でイメージできてたから、もうばーってスイスイ読んじゃって、うん、んで、そうなんです。で、あの、で、ちょっと映画の話からはな外れちゃうんですけれども、なんかもうほんとに止まらなくなっちゃって、何にも手つかなくなって、でもあの、一気見一気に読んでるんで、ものすごく頭使うんですよ。だから、なんかあのそう、それでなんかあの、えっと、どこだっけ、あの、チョコエンゼルパイってあのチョコでコーティングされてるケーキのお菓子あるじゃないですか。1箱でろっこぐらい入ってるやつ。なんかあれ買ってきて、読みながらあの、もう無意識に6個全部いっ一気食いしてたんですよ。
ああ、すごい。 ええ。 うんうん。 いや。 ボリューム半端ないですからね。うんうん。 ええ。 ええ。 うんうんうん。 うん。 あ、確かにそうですよね。うん。 うんうん。 ありますね、あれ。うん。 うんうん。 <laughs> もうそれだけ集中してるから、あれかな、食べてる感覚がなくなっちゃったのかな？<laughs> うん。
<laughs> そう、そう。そそう。そう、そしたら、なんか読んでる途中で急に夜中だったんですけど、寝ない寝ないで読んでたから、で、夜中に急に気持ち悪くなって、ちょっとあれ、ごめんなさい、ご飯の前後だったら申し訳ないんですけど、もうトイレ行ってゲーとか吐いてて、えっ、なんでこんな気持ち悪くなってんだろうと思ったら、あっ、エンゼルパイ一気食いしてるとか思って。
ええええ。 <laughs> あ、いえいえ、大丈夫です。 ええ。 <chuckles> でもそれだけ集中して読んでたってことですもんね。
っていうぐらい、行きました。 あ、そうですね、ただもう全部忘れましたけど、でも、そうですね。でもほら、ロード・オブ・ザ・リングも結構アクション多かったから、ね、たぶんアクション好きのかたんでも楽しく、で、あの、モーションキャプチャーの撮影の走りの頃だったと思うんで。
そう。 <laughs> うんうん。 はい、そうですね、そう、言ってて思ってそう。 うん。 そうですよね。今よりも CG って、まだね、ほとんど使えない時代だったから、あそこまで動いて、しかも戦闘シーンも多いじゃないですか。そう、あとは、純粋にもう
う、そう。 うん、そうなんです。うん。うん。 そう、え、一気見したばっかりだったら、誰が好きですか？
うんうん。 いや、結構あの驚かれるというかあれですけど、私ボロミア結構好きなんですよ。
うん。 はい。 いや！分かる。私はファラム私はファラミアなんですよ。
<laughs> ほんとですか？うん。 あ、あのえっと弟ですよね、弟の残された方の。
弟。弟。 そう、あのスペシャルエクステッドエディションを見ると、ファラミアのファンあ、で、それで原作に行くとファラミアのファンになります。
ええ。 あ、そこだと詳しく触れられるんですね、ファラミアについて。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
うんうん。 うん。 ま、うん、あれは主役というか一番多いし。うん。 うん。 うん。
でも、すごいですね、ボロミアに行くって。しかも一番い1作目でいなくなっちゃってるじゃないですか。
いや、なんかうん。 そう、一番、いっさくめに出てきて、比較的絡みも少ないんですよね。
うん。